Alam mo ang pinakanakikita ko at pinakamaipapayo ko talaga sa'yo lagyan mo ng time frame. Halimbawa nalang, ah, this December hanggang February, kapag ganun pa rin yung situation niyo na para nagpapa ulit-ulit lang na ayaw niya naman lagyan ng label pero, ah, na-confront mo na siya, nasabi mo na sa kanya lahat ng nararamdaman mo na gusto mo pa si'ya, stop na. Parang bigyan mo na ng boundaries din 'yung sarili mo para siyempre ma-proseso mo at makapag-move forward ka na. Kasi the moment na nag-uusap pa rin kayo na parang wala lang, na parang magkaibigan lang kayo, ayun 'yung moment na parang nagkakaroon ka nga ng, ah, parang hope na, "Ay, baka mag kabalikan pa kami." Pero kung bibigyan mo ng boundaries hanggang March or hanggang February lang next year, ano nag-uusap kami pero 'pag ganun pa rin 'yung situation for the last time na kapag nakapagsabi ako sa kanya hindi pa rin okey baka kailangan mo na talagang mag-let go. Kasi napakahirap din talaga sa end mo na parang, ayun nga tama ka sa binabanggit mo na bigla nalang ano bigla kang pwede i-ghost niyan at wala siyang magiging guilt dun kasi kaibigan ka lang naman, 'di ba? Na parang wala siyang guilt doon na parang 'pag sinabi niyang, "Oh, bakit ka nag-ano, ba't ka nagrereklamo, eh, wala naman tayong label." Oo tama, oh, 'di ba? So pangalagaan mo rin talaga 'yung peace of mind mo, mm.
Hmm okey. Mm. Mm, tama. Mm. Let go, okey. Mm. <giggles> Ano ba tayo? Kaya nga <laughs> 'di ba? Ang hirap kasi Mm. Puwedeng ganun kasi mangyari 'di ba? Ano ba tayo? Bakit ka ano? Bakit bakit ko bakit siya magi-guilty 'di ba? So, ayun 'tsaka at the same time, wala akong ano, wala akong magagawa kasi nasa Pilipinas ako, eh, siya nasa abroad siya. 'Tsaka hindi ko alam kung iyun nasa same page ba kami o talagang minsan baka mamaya nagre-relapse lang siya kaya gusto niyang maramdaman ulit 'yung feeling na may boyfriend ganyan. So 'di ba, andun 'yung feeling na nag-do-doubt talaga. Pero alam mo doon sa sinabi mo na suggestion, sobra akong natuwa na ano, "Oo nga 'no bigyan ko ng time frame, ng ultimatum. Hanggang ganito lang para at least magkaroon na rin ako ng kapayapaan sa sarili ko." Nakakatuwa, uy, thank you, ah, ang ganda ng suggestion mo sobra akong napapangiti ngayon na, "Oo nga sige." Ah, umpisahan ko 'to para ano at least magkaroon na ng ano, ng tuldok pa kung meron pang kung meron nang itutuldok 'di ba? <laughs>
Mm. Mm. Yes, oo. Yes, tama. Mm. Yes, oo. Tama. Yes, mm.